Плюс-минус тоже. И вот как это на мировоззрение в влияет, поход, э, в одиночку куда-то?
Ну вот, например, э, в тот момент с друзьями, просто вот хотел договорить. На тот момент то, что когда я в эту реку залез и вылез, я в 1 раз почувствовал своё тело абсолютно по-другому. Потому что как оказывается, так долго в холодной воде ты, э, сидишь, ты оттуда вылезаешь. И у это в 1 раз, когда у меня было, я почувствовал чт каждую свою вену. Потому что у меня кровь до сих пор горячая, а тело полностью остыло. И это был очень интересный опыт. Во-первых, для начала просто вообще ощущение твоего тела, оно абсолютно изменилось, это абсолютно уникальное чувство, м, которое, ну, вот как бы. Во-первых, ещё также было очень интересно посмотреть, а как же люди на это а реагируют? Как вообще, именно вот даже просто быть каким-то определённым смотрителем, да. Э. Вот люблю просто постоять, посмотреть на людей, как они реагируют, как они ся ведут. Это вот, вот мне кажется, именно такие вот походы и научили меня немножечко
М. Мгм. Как они реагируют, э, на что? На как, на то, как ты там в воду, а?
На всё. На всё. На закаты, на восходы, на ночные походы и поиск туалета где-нибудь там, на маленькую страшную таракашечку, на реально ядовитую змею, э, на вот эту вот холодную воду, на какие-то определённые проблемы с изоляцией, потому что не каждый человек это выдерживает, а кто-то, например, как я, жутко этим наслаждается. Ну чем это не меняет твоё отноше
Мгм. М. А были кто не выдержал, да? То кому дискомфорт доставило?
А, ну, не выдерживает, но у тя выбора нет просто.
Мгм. Ну кто-то было такой ворчал: "Ну, г где же связь там или ещё что-нибудь?"
Потому что Ну, у нас да, был один чувак, который всё ворчал, и ворчал, и ворчал, что он уже устал, что у меня это болит, у меня то болит, я устал, я хочу домой. Ну, блин из
<chuckles> М. А вы его как, бросали в воду? И о он не хотел заходить?
Не, он всё-таки залезал в воду. Вот куда, куда он денется от такой-то жары?
Нельзя, мгм.
Ему
Но это всех объединило уже.
конечно, что-то общее-то у нас у всех было, это просто страх, э, перегреться. И ты просто прячешься где-нибудь, и такой: "Ой, господи, пожалуйста, помилуй".
М.

Мгм. Ну да, это южнее.
Ой, короче, весело. <chuckles> Одним словом. Эм, там вот эта вот жутко холодная речка, она прям получается именно из горных этих истекает, э, талая вода. Она талая будь здоров.
М. М, талая вода, да? Мгм. Мгм.
То есть, э, в принципе, как я понял, там у ребят особо мало снега бывает. Но если какие-то такие, да, как бы, м. Ну, хочешь, да, ты вот этими, крещенские морозы, там, или вот просто окунуться в прорубь, а она тебе не нужна. Прорубь, она вот эта вот речная вода у этого самого начала. Просто залети 1 раз туда, и прям п примерно плюс-минус такое же ощущение.
Мгм. Ну, там, наверное, уже не купались, а просто, э, заходили-выходили. А, ну, это это уже, э, тяжело.
Не, мы купались. М мазох мы мазохисты. <laughs> Я Да. Не, ну, на самом деле мне понравилось, но это было очень интересно, потому что когда тогда ой. Вот, вот тогда так скажу Мировоззрение- нет, но Хотя, может быть, и мировоззрение, я не знаю, но это был вот прям какой-то очень интересный микс эмоций у меня, когда я прыгнул в такую ледяную воду и в и вышел из неё. И
Мгм. Ну, там же эндорфины повышаются, всё, гр
Да, да, эндорфины повышаются, всё круто, но в проруби я никогда долго не торчал. Ты залезаешь, э, перекрестился, вылез и всё. Э. Быстренько там в баньку или еще куда-нибудь, ну, с ребятами, короче говоря, а, а тут подальше.
Бр Мгм.
Тут из-за того, что мы всё-таки решили слегка поплавать